Oo, mag aano din ako magpaplantsa ako ng buhok. Para ah, maganda ako kapag ka ano. Although maganda naman talaga ba lalong gaganda ganon. <chuckles>
Mm. Oo, yun. Pwede mo nang i-ready mga bagay na yan, buhok. Pwede siguro kahit pagpa-spa na lang muna ng buhok tutal naka-rebond ka naman o kaya kung naka-rebonded na kaunting ano na lang yan shampoo, conditioner, ayan. O 'di ba, okey ba yun?
Oo effort, effort nalang din talaga kasi parang ano, kung ind ano man mahirapan akong makisalamuha at least o sila siguro hindi na ako papansinin nila sa'kin makalimutan man lang nila na tumaba na ako mapansin man nila, "Wow nag-makeup siya, wow nag-ano siya." Ah, anong tawag dun? Oo, ganun, parang
Oo. Gumanda, oh, wow kasi nag-workout sumexy, oh 'di ba?
<chuckles> Oo ganun naman mapansin hindi na yung ano, tanong ng tanong na walang jowa ganun. Saka pagka may mga tinanong sila sa'kin na ganyan yung mga tungkol na naman sa jowa. Kasi di din sila matapos-tapos sa kakatanong. Eh ano ko na lang, pagtatawanan ko na lang yun siguro para hindi ako maging kill joy ganun para ano nalang hindi
<laughs> Oo. Oo. Pwede mo naman sabihin. Na ano may jowa ka na eh. Pwede mo naman sabihin sa kanila. Eh wag mo ng ano wag niyo na munang ah tawag dito pansinin yung mga jowa, jowa na yan sa ngayon di pa ako interesado diyan. Yung jowa niyo na lang ang pag-usapan natin wag na yun sa'kin. Yun.
Hmm, oo nga 'no. Oo, gaganunin ko nalang sila. Tas kapag nagtanong-tanong kasi umalis ako sa work eh. Baka ah, minsan kasi kahit hindi ko naman kinukwento nababalitaan, 'di ba pagka <chuckles> hindi ko alam kung paano nakakabalita pagka tinanong sabihin ko lang, "Eh wala, eh ganun talaga." Aniya, tas kapag may mga sinuggest eh di bahala sila makikinig na lang ako pero hindi ako ano, hindi ako susunod.
Ah, ibig sabihin pati ba naman yung ano yung trabaho mo yung laki ng suweldo mo tinatanong din nila?

Oo, para naman ano hindi boring, 'di ba? Ayon din yung mga ano ko, eh, iniisip kong gawin, eh, actually yung papaganda ako para bongga naman 'pag nakita nila ako, para hindi din ako masyadong mahiya para kasi kung minsan ang grabe din sila manamit, eh, burloloy talaga with ano pa kwintas, ganyan kaya parang eh, ako nakapambahay kasi ngam di dito lang naman 'yon.
<snorts> Oo. Ayan, edi ano. <laughs> Naka-pambahay. Hindi, ngayon pa lang din mamaya 'pag may time ka, puwede ka na rin mag-prepare, mamili ka na ng mga isusuot mo, kahit hindi ka na bumili ng bagong damit. Oo, 'yan kasi medyo may gastos din kasi 'yon. Yung kalkalin mo na yung ano mo diyan yung cabinet mo.
<chuckles> Oo, hahanap ako ng bongga kong damit, yung talagang, wow presentable tapos yung ano din swak din sa personality ko, yan. Saka yung parang puwede din pang-party tapos siguro magsasapatos ako o kaya maghi-heels though hindi ako talaga sanay sa mga heels kasi madapain ako, eh. Ta-try ko lang kahit yung maninipis lang, mayro'n kasi diyan yung ate ko. <giggles> Hihiramin ko na lang. Yung parang hindi naman talaga siya yung patusok, oo. Yung flat na heels naman siya, yung takong na flat, alam mo 'yon, yung pa may konti lang na tuka.
<laughs> <laughs> O huwag naman masyadong mataas ang heels, eh, baka naman, eh, mat ma-ano na lang. <laughs> Ah, wedge tawag no'n, oo wedge.
Ay, oo, 'yong gano'n para po mukha naman akong pormal at mukhang naghanda kasi parang palagi 'pag naabutan nila ako dito, ang gulo ng buhok ko, nakapantulog ako, nakapambahay, gan
Oo. Oo, kaya kaya hindi ka nagiging komportable kasi yung suot mo gano'n. O kaya mamaya 'pag may time ka, i-ready mo na rin 'yan, mamili ka na diyan ng komportable mong isusuot, yan.